あの、最近ちょっと悩んでることがあって、おはなて欲しんですけど。
うーん。 はい。
あの、最近のこう、自分の体型だったり、こう、見た目、ま、老化というんですかね、その、ま、昔と比べて、こう、だんだんとこう、何て言うんでしょう、もう劣化しているって思ってしまって、どうしても自信が持てなくなってきてしまっていて、なんかちょっと、そうやって思わないようにするためにどうしたらいいかな、っていうこう、アドバイス的なものが欲しいなと思ってるんですけど。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、そうだったんですね。あのね、年を重ねる中でね、そう思われてしまうってなるとね、あの周りからはね、もしかしたら、「そんなことないよ」あるかもしれないし、ちょっとお辛いところはありますよね。
はい。 うん。 うん。 そうなんです。こう、自分でね、その、ま、鏡を見た時とかに、こう、あれ？こんなとこにシミなかったよなとか、こんなところにクマ、前あったっけ？みたいなのとか、ま、体型なんかは本当にもう目に見えて、あの、感じる、その、やっぱこうお風呂入ってる時とかに、「え、こんなにお肉あったかな？」とか
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん。
うーん、あと洋服を着る時もそうですね、昔のものが、こう、なんていうんでしょう「あれ、きつくなってる」って思った時に、すごくなんか、こう、その服をまた着るのが恥ずかしくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんですよね。
うん。 はい。 うーん、そうでしたか。ね、あん特にお洋服のこととかね、前はこれ着れてたのにっていうのが急に着れなくなってしまうと、ちょっとね、そういった気持ちね、湧いてくるっていうのすごく伝わるんですよね。やっぱり、そういうことを思い始められたのって、結構どのぐらい前から「あれ？」みたいなふうに思われたんですかね？
はい。 うん。 はい。 うん。 そうですね、今、えっと、35なんですけど、20代の、まあ、後半、29とか30ぐらいかな、を境に、なんとなく、こう、それまで体型維持とか、あんま、苦苦にならずにできていたものが、なんか今は、苦であってもできないんですよ。そのがんばっても変わらないって思ってしまって。
うん。 うーん。 はい。 うん。 うーん。 うん。
うん。そうですね。だから、もうろくねんぐらいですかね。
うん、そうですか。 ね、5、6年前からね、あの、その体型に関してもね、あの、何か努力をされた中でも、ね、うまくいかないとちょっとね、自信をなくされてしまうっていうね、そういった部分もあるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりそういう感覚もありますかね？
うん。 はい。 あ、そうなんです。なんかまあこの、ね、5年とかの間に、もうどうにか体重を戻したいとか、ま、昔の体型に戻りたいって思って、こういろんなねアプリを入れて、こう体重を管理したりだとか、運動を、今までそんなしなかった運動をするようになったりしても、どうしても続かなくて、で結局例えばその5キロ太ったとして、で、2、3キロまでは頑張って戻せたとしても、なんか2、3キロ戻ったからいいやでまたストップしちゃって、またその5キロぐらいに戻ってしまうみたいな。なんか、こう一定のところが超えられなくて、もうなんか、何をやっても自分は駄目なんだ、っていうふうに思ってしまうんですよね。
うん。 ん はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、なるほどですね。あののね、そのせっかくやった中でもね、成果が出ないとちょっとこのまま続けていいのかってね、お不安に感じられ気持ちよく分かるんですよね。やっぱりその、ね、年を重ねられる中で他の人から、いやちょっと、その体型のことに気にされていることを、体型とかシミのお話ししてくださいましたけど、そういうお話をされるってことはあったんですかね？
うん。 はい。 うん。 うーん、なかなか、なんか、うーん、プライドなんですかね。ちょっと、その自分がそんなことを悩んでいるっていうことを、なんか人に言うのが恥ずかしくって、あんまり言えてないですね。
うん。 うん。 うん。他の方から指摘を受けるみたいなことをそこは特段なくっていう感じですかね？
そうですね。うーん、指摘的なものは、うん、あんまりないですね。
そうだったんですね。もしあったり、ね、ちょっとね、あの、心理的なご負担は辛いだろうなと思ったんで、その点はね、少し良かったですけども、あのやっぱりそうやって、ね、あの、自分がそういう風に思ってしまうっていうところで、日常生活でもちょっとなんかこう、負担が多いなとか、なんかやるやる気が出ないなみたいな、そういった影響も出たりされるんですかね？
はい。 うん。 うーん。 はい。 うん。 うん。 あ。 そうですね。なんか、ほんとそれこそ、鏡を見るたんびにその自分の、こうなんだろう、今日のクマの出具合とか、なんか、また増えたシミに対してとか、なんか、あの、いろんなスキンケアとかをすごい見ちゃったりとか、えっと、ま、今まで買わなかったもので、あれも試したり、これも試したりみたいな感じで、こう出費っていうのが増えちゃったり、かなんかそういったところはありますね。
うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うーん、そうですよね。あの、やっぱり、年齢に伴ったいろんなね、あの、もの買うものの変わっていく中で、ちょっとね、出費が、ひ増えてしまって、ちょっとね、お財布的には痛い目もね、凄く分かります。あの、ちなみに、そうですね、まず少しでもですね、先ほどおっしゃってたように、こう、運動されたいと思われてね、あの、継続はしなかったけど、ま、効果が出た、少しは効果が出てっていうね、そこをちょっと、ご自身で行動できたことを認めてあげて、ちょっとしい言葉をご自身にかけてあげてもいいんじゃないかなとも思うんですよね。
うん。 うん。 うん。 はい。うん。 うん。 うん。 うん。 ああ。 あ、うん、そうですね、あんまりそれって自分にしてきてなくて、こう、少しだけでも戻った緩みに対して、あの、ちょっと戻ったからいいやみたいな甘えを、また、こう自分で、こう腹が立って、なんで、こう、できないの？みたいな、続けられないの？っていうふうに、ま、あの、ちょっとした苛立ちみたいな感じになる部分があったんですけど、確かに、うん、認めるってことはあんまりしていないので、そうですね、ちょっと自分を認めるっていうことをやってみようかなと、今思いました。
うん。 うん。 うん。 うん。 う う そうですね。あの、いろんなね、ケアもね、されてらっしゃったり、すごく、あの、丁寧にね、その自分のことに向き合ってらっしゃる部分もすごく垣間見えるので、あの、何もしてない、なんか悲観的っていうところだけじゃない部分がたくさんあると思うので、そういった 大切にされてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。うん、そうですね。確かに、あの、自分を褒めるっていうことは、してきたことじゃなかったので、ちょっと、ま、やってみて、それで気持ち的な部分が上がるかどうかは、ちょっと試してみたいなって思いました。
うーん。 うん、そうですね。あの、ぜひちょっとね、ちっちゃなことでもいいので、今日からね、何かできるといいなと思うんですよね。
うーん。 うん。はい、そうですね。うん。
うん。 なんかやる中で、ちょっとこんな、でもととは言いつつ、そんなすぐにみたいな、ちょっと抵抗感みたいのも正直あったりされますかね？
うん。 そうですね、やっぱ、あの、どこを褒めたらいいんだろうって思っちゃって、そのやっぱ鏡を見ても、やっぱ日々自信をなくすって、やっぱこう、抗えない老化って、その何もしないでいると、こう、良くなることってないって思っちゃうので、こう、どういったところで自信を持てばいいのか、わからないなって、ま、体型もそうですし、鏡を見ても思っちゃうんですよね。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うん、そうだったんですね。あの、ある種そういったものを全く気にされない方もいらっしゃる中で、まず た気づきをね、持てるっていう、その何ていうんでしょう、よく見ている、そこに対しどうしようって思えるっていうことっていうのは、なかなかできる人もいないと考えると、ご自身の中でもポジティブなね、行動の面っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。 はい。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 ああ、なるほど。確かに、まあ、そうですね、家族とかで見ると、あんまり比較するのは良くないですけど、ま、体型とか姉とかはあんまり気にしていなかったりするので。うん、結構まあ、あんまりこうこう言っちゃあれですけど、ちょっとそれぐらいにはななりたくないなっていう部分があったりするので。うーん、そうですね、人と比べるっていうのはあんまり良くないんですけど、ま、自分がそこを気にしているっていうところは、あの少し自己肯定感を上げているいけるかなとはちょっと思いましたね。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですね、後は、ね、運動の面でも、ちょっとね、運動ですかね、対策の面でも、ちょっと続く何か、こう、踊り場みたいな所で、続かなかったっておっしゃってた点でも、まず、ややった事、って言うのは、素晴らしい事ですし、その踊り場が来るって言うのも、そう言った、ある種、ダイエットみたいな面では、誰もが経験する事なので、あの、そこがもし乗り越えられたら、次はもっと、長く出来そうとか、ま、今回は、失敗とかそう言う事ではなくて、ちょっと、お試しだったみたいに考え方を変えると、次も気楽に取り込めるんじゃないかなと、思うんですよね。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、なるほど。自分が出来なかった事とか、続けられなかった事が、失敗ではないと言う事ですね、捉え方として。
うん、そうですね、ま、たまたま、ちょっと、チャレンジでしてみて、あ、次はこうだったから、こうしよう、みたいに思えると、より良いんじゃないかなと思うんです。
うん。 うん。 うん。 うーん。 あ、なるほどですね、確かに、毎回毎回、それを失敗って捉えていたので、ああ、また、ダイエット失敗だ。あ、このやり方は駄目なんだってこう、ネガティブな方にばっかり、捉えていたので。
うん。 うん。 うん。 うん。
うん、確かに、気持ちの切り替えでね、でも、そこまでは出来たんだから、次は違った方法でアプローチしてみようって言う風な考え方にする事って、ね、出来ない事じゃないので、ちょっと試して行こうかなって思いました。
はい。 うん。 そうですね、特に、あの、ま、ダイエットとかだと、食事制限とかね、簡単な方に行きがちな方も多くいらっしゃる中で、より、健康的なね、方向を目指そうとされたところも素晴らしいと思いますので、是非その辺をね、あの、ごご自身が素晴らしいって言うところをね、認めてあげるって言うのが良いんじゃないかなと思います。
うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ああ、なるほどですね、何か凄く、自己肯定感がね、下がっていて、もう、こうね、毎日、自分を責めるみたいな感じだったんですけど、ちょっと褒めるって言う事をするとね、ま、褒めて伸びるって言う事もあるかもしれないので、ちょっとね、直ぐに出来そうだなと思いました。はい、素敵なアドバイス、ありがとうございました。
うん。 はい。 うん。 はい。